ตรงไหนมากกว่า แล้วสามารถทำออกมาได้ดี ให้มันเป็นเหมือนกับเอกลักษณ์ของเราเลย อย่างเงี้ยค่ะ พี่ยังมองตัวเองไม่ออกตรงนั้นน่ะค่ะ
อืม อา อ๋อ ครับผม
แล้วมันก็เลยทำให้งานหลาย ๆ ตัวมันดร็อปลงไปด้วย ผลงานนะ
อืม ๆ ๆ จริง ๆ ผมมองว่า หลาย ๆ งานที่เราทำ มัน มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะครับ แบบงาน งานเราอาจจะมีหลายงาน มันก็เป็นเรื่องที่ดีครับ ในวันนี้วันหนึ่งเราอาจจะยังรู้สึกว่าเราไม่เก่ง แต่จริง ๆ แล้วบางทีเราอาจจะเก่งกว่าใครหลายคนก็ได้ครับ พยายาม สิ่งที่ต้อง อยากจะแนะนำก็คืออย่าพยายามด้อยค่าของตัวเองจะดีกว่าครับ คือเราทำจนเป็นอาชีพ แล้วมีคนคอยมาจ้าง คอยมาแบบขอให้เราทำให้ โดยแบบ อ่า มีเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยครับ ผมมองว่า ถ้าเกิดเราทำมาถึงจุด ๆ นี้แล้วอะครับ มันก็เป็นตัวที่แสดงให้เห็นแล้วแหละว่า "เฮ้ย เรามีความสามารถจริง ๆ ในการมาทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เราก็ไม่ใช่ใครคนหนึ่งที่อาจทำไม่ได้แล้ว" อะไรอย่างเงี้ยครับผม ใช่
อืม ๆ ค่ะ ค่ะ อือ ๆ อืม อืม ค่ะ อะฮะ ค่ะ อืม อืม ๆ อา ก็คือตั้ง mindset ของเราใหม่เนาะ
ใช่ ๆ ใช่ครับ หลัก ๆ หลัก ๆ หลัก ๆ มันคือความคิดอะ
ถูก ไหมคะ? ตั้ง mindset ของเราใหม่เนาะว่า เราไม่ควรด้อยค่าตัวเราเอง เออ ไอ้ตรง เนี้ยพี่อาจจะมองข้ามก็ได้ว่า "เออ เราทำงานยังไม่ดีเต็ม ที่ใน ใน ในส่วนของเรา ในความคิดของเรา" อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า อืม! มันยังไม่ดีเนาะ อย่างเงี้ย
ใช่ครับ ใช่ อืม จริง ๆ เราอาจจะมองว่า เราทำไม่ดีก็ได้นะ
แต่ว่า จากที่ทำงานก็ยังไม่มีใครมา มาตำหนิเรานะ